А, знаешь, вот хотела с тобой поделиться, э, таким моментом. Я несколько лет уже в эмиграции. И у меня очень часто меняются, а, мои планы. Как бы я вижу изначально своё развитие, жизнь в этой стране вот так, а, потом в силу каких-то обстоятельств, э, что-то меняется, планы уже меняются, что будет дальше- неизвестно. И, а, мотивация у меня с каждым годом, я могу сказать так- пропадает. Я даже вижу это по себе, по поставлению своих целей, как я к ним иду, и целей, э, становится меньше. До этого было очень много, и, э, очень боюсь вот этого неопределённого, неизвестного будущего. И даже не знаю, вот строить планы на будущее или жить по течению. И вот, может, ты можешь мне подсказать, как сохранить вот мою внутреннюю, э, мотивацию, чтобы идти дальше?
Да, конечно, я с тобой с радостью обсужу этот вопрос и постараюсь тебе что-то порекомендовать. Вот, вообще, знаешь, тебе действительно непросто. Во-первых, ты находишься в эмиграции, да? Во-вторых, мир действительно очень меняется сейчас, да, особенно в последнее время, просто с какими-то невероятными скоростями. И, знаешь, многие люди сталкиваются с тем, что они, да, теряют ориентиры, теряют мотивацию. Так что ты в этом не одна. А, хочется тебя в этом поддержать. И хотела тебя спросить, вот скажи, а какое время назад это началось? Вот, с несколько месяцев назад или, может быть, несколько лет назад?
Да. А, я хочу у тебя уточнить, а что именно началось? Э
Ну, вот такая такое состояние, когда ты понимаешь, что ты теряешь мотивацию. Ну да, вот ухудшение вот обычного твоего состояния. То есть обычно, я так понимаю, мотивация у тебя была, было хорошее настроение, да, ты понимала, что будет в будущем, примерно хотя бы. Ну вот, а теперь нет. Ну, то есть это, да, я хочу просто понять, какой-то короткий срок прошёл, да? Вот это вот в последние несколько месяцев обострилось, да, или вот последние 3 года ты заметила, что становится всё хуже и хуже?
Н-да. Ну, давай я тебе так вкратце объясню свою ситуацию. Когда у меня была вынужденная эмиграция, когда я переехала, и здесь было всё по-другому. Мне было интересно, я ставила себе цели, планы, и я, как бы, шла к этим целям, много чего добилась. Ну, например, там, первоначальная моя цель- это была найти работу, а, снять квартиру на неопределенный контракт, чтоб, ну, на долгий срок, потом перейти на более комфортную работу, дальше так же. То есть всё это время я искала для себя какие-то, а, конкретные, а, места, в которых я могу работать не слишком сложно, совмещать это с учёбой. Я думала, что, а, знаешь, если я буду работать вот на какой-то работе там до 3 часов дня, то вечернее время я смогу уделять языку, и со временем я смогу перейти на работу, которая, а, по моему образованию, по душе, которая мне подходит. Но всё оказалось не так. И соответственно, если я работаю, а, 6-7 часов в день, уже в дальнейшем у меня не хватает сил на язык.
Да. Здорово. Да, понимаю. Да. Да, супер. Представляю.
Да, и вот сейчас у меня такая самая важная цель- это выучить язык. А для этого я даже ушла с работы. То есть я дала себе, м, полгода. Я собрала се подушку безопасности, также перестраховалась сейчас краткосрочной работой на несколько часов в день. Ушла с работы, а, для того, чтобы выучить язык.
Как?
И теперь я очень сильно переживаю, что я не смогу дойти до окон ну, до этой цели, да, добиться того, и что мне не хватит мотивации, не хватит сил, терпения работать над собой.
Да, понимаю. Слушай, ситуация, с одной стороны, непростая, а с другой стороны, знаешь, очень здорово, что ты вообще хорошо понимаешь, чего ты хочешь, что ты видишь свои цели, да, что ты умеешь ещё к ним идти и добиваться их, как я вижу. И вот реально у тебя есть цель выучить язык, да, и, о, ты так подготовилась к этому, да, что ты даже рискнула и оставила работу. Но при этом ты создала вот эту подушку безопасности. Это, знаешь, очень такое взрослое, зрелое решение. И все твои действия тоже. Вот, и, знаешь, м, хочу спросить тебя, скажи, вот м хочу тебе помочь, да, как-то улучшить, может, а, вот этот процесс изучения языка. И хочу уточнить у тебя, вот какими сейчас способами ты изучаешь язык и сколько часов в день ты на это тратишь?
М-да. Мгм. А я тоже немного тебе заранее расскажу, да, об этом. А я пытаюсь 3 года учить язык. Э, были у меня и очные курсы, и заочные, и онлайн, и разные. Но проходит, э, неделя, и наступает момент, что нужно учить, много учить и глаголы, да, и правила, и всё. И тогда у меня пропадает мотивация. Я это откладываю, домашнее задание, вот сделаю завтра завтра завтра. В итоге проходит неделя, я понимаю, что я не сделала, я отстала, и со временем я это дело всё оставляла.
Н-да, супер. Так. Понимаю.
Потом опять по как бы это повторялось, да, я опять ши понимала, что мне нужен язык, и так у меня всё это было по кругу. А, значит, что сейчас произошло. Я записалась на курсы полноценные т Вот 3 дня я хожу с 9 утра до 1 дня. Там тоже очень много домашних заданий. И вот, например, мне на завтра нужно сделать домашнее задание.
Так. И как?
Но я за него ещё не села.
Поняла тебя. Интересно. Да, знаешь, ну, на самом деле здорово, что ты пробуешь разные способы, да. И вот такое ощущение, что, может быть, вот этот способ, да, когда ты полдня, а, уделяешь, изучению языка, возможно, для тебя он действительно действенный, да. И у тебя же есть вот эта глобальная цель, а, выучить язык. Но я вижу, да, что тебе тяжело как-то каждый день, да, поддерживать вот эту мотивацию и каждый день совершать шаги. И на самом деле обучение это да, оно может быть и эффективное, и хорошо, что полдня, но это получается очень тяжело и объемно, да. И плюс ещё домашние задания, на которые у тебя, видимо, сил не хватает. Так получается?
Вот. Да. Да, именно так. И знаешь, вот, э, я теряю мотивацию и, соответственно, теряю интерес, и со временем это всё угасает. Но я, м, вот ищу какой-то подсказки либо совета
Да, ты знаешь, вот
м, как как это можно не растерять.
Да, ну, знаешь, тут на самом деле н не всё зависит от тебя. Много зависит в том числе от преподавателя, да, но не только от предавателя преподавателя, да, даже от курса, если даже это какой-то онлайн-курс, он должен быть построен правильным образом. И этот, э, метод должен тебе подходить. Да, возможно, тебе придётся попробовать несколько курсов, несколько способов, несколько учителей. Может быть, кстати, знаешь, тебе подойдет вариант, когда это будет какой-то частный учитель онлайн, возможно, из твоей страны, да. Может быть, это будет какой-то преподаватель из университета, да. То есть с огромным опытом, который прям знает, как нужно учить, да, и, знаешь, это будет индивидуальный подход. И за счёт того, что это занятия онлайн, они будут дешевле, да, плюс это не та страна, где ты находишься, по этой причине это тоже может быть дешевле, но может быть в разы эффективнее, чем курс, да. Курс, он, конечно, хорош, может быть, да, тем, что он такой объемный, но, м, видишь, там, конечно, у вас группа же, да, несколько человек, и они не могут учитывать, да, особенности каждого ученика: а, вот и твои особенности, и твою цель, и твою скорость, да, и твоё пожелание. Возможно, ты учителю своему, да, преподавателю онлайн скажешь: "Слушайте, я хочу заниматься, да, но вот я не хочу домашнее задание". Да, и у вас будет такая программа без домашних з заданий, но от этого она не будет менее эффективной. Вот, плюс, э, с преподавателем лично ты можешь обсудить, что вот у тебя вообще есть такая цель, да, что у тебя сейчас такой уровень языка. И вот у тебя ровно 4 месяца, чтобы дойти до нового уровня, который тебе нужен, да, для новой работы. И он тебе вообще скажет, насколько это реально, да. И, допустим, он скажет, что вам нужно заниматься там 3 раза в неделю или в 5 раз в неделю, да хоть каждый день. Да, я вижу, что ты готова даже каждый день заниматься. Вот, и уже, знаешь, будет какой-то план. И вот, допустим, отсутствие домашних заданий не будет тебя, а, ну, точнее, будет тебя мотивировать, да, потому что т вы будете заниматься только вместе. И знаешь, будет вот эта поддержка постоянная. Ну вот как тебе такой вариант, например? Вот мне кажется, что он может тебе подойти, потому что здесь действительно есть индивидуальный подход, и да, и б будут учитываться все твои пожелания, и в том числе вот, ну, поддерживаться мотивация.
Мгм. Та. Интересно, да. Именно так. Да. М, <tsk> ты знаешь, я тебе говорила о том, что я пробовала и, а а курсы онлайн, и, м, курсы, да, стационарные, и всё, но я никогда не пробовала индивидуально заниматься с учителем, и ты сейчас мне подала такую хорошую идею. А, почему-то раньше я считала, что это неэффективно, что это для меня неэффективно. Но ты так интересно рассказала, и я увидела, что там большая польза: я смогу индивидуально обсуждать каждую тему, учитель будет отдельно выделять мне определённое время, мы будем повторять и не зависеть от группы. А, м, я, у поищу себе хорошего преподавателя, узнаю стоимость и думаю, что действительно, если найти преподавателя из своей страны, то тогда он будет гораздо дешевле. А, спасибо тебе за такой совет, ну, я этим воспользуюсь.
Да. Конечно. Да. Да, знаешь, я надеюсь, что, да, у тебе такая идея понравится и что тебе это подойдет. И знаешь, возможно, тебе повезет, и ты сразу сможешь найти преподавателя, который тебе понравится, да. Ты можешь попробовать несколько, да, некоторые даже предлагают какие-то бесплатные пробные уроки, да. Но знаешь, можно даже найти преподавателя, там стоимость, у, часа занятий у которого будет там в районе, допустим, 7 там долларов, 10 долларов, да, это не сравнится там, с да с зарубежными ценами. Да, да, это н не носитель языка, но тем не менее, да, знания могут быть настолько хорошими, да, и понимание вообще, как преподавать, и так далее, что это может быть даже лучше, чем носитель языка. Да, поэтому я буду рада, что если ты такой вариант рассмотришь, мне кажется, что он тебе может подойти, вот. И надеюсь, что, да, я тебе помогла в твоем вопросе. Ну и, конечно, надеюсь, что преподаватель, который тебе понравится, что он будет помогать тебе поддерживать мотивацию, и что ты будешь, м, замотивирована настолько сильно, что выучишь язык в самые короткие сроки.
М, шо М-да, спасибо тебе большое, что ты мне подсказала, как правильно подс поступить. А, и я тоже думаю, что у меня всё получится. Пока пока.